Ja, ja, da natürlich. Also, so ich sage mal so Pi mal Daumen, also da geht's dann auch darum, wer gewinnt und ja, und da spielt man dann halt so 'n paar Runden und dann zählt man halt, wie oft dann einer gewonnen hat und wie oft dann einer verloren hat oder, ja, ne beziehungsweise, genau.
<giggles> Ah, ja, okay. Also ihr seid dann schon sehr ehrgeizig, okay. Und und um was geht's dann? Geht's dann einfach nur um die Ehre oder spielt ihr da um Preise?
Hm. Ne, also wir reißen uns danach nicht die Köpfe ab oder wenn dann einer verliert oder
<giggles>
versuchen dann den anderen irgendwie aus'm Raum rauszuwerfen, weil er verloren hatte. <laughs>
<giggles> Ne, aber vielleicht so was wie, ähm, wer wer gewinnt darf, sich das Essen aussuchen oder?
Ne. Aber das genau tatsächlich, da geht's dann teilweise um auch so kleine Challenges, äh. Wer kocht denn, äh, als Nächstes? Wer muss sich <laughs> wer muss sich den Aufwand geben? <laughs> Und, äh, vielleicht auch das nächste Gericht auswählen, ja genau. Und dann so kleine Süßigkeiten gibt's dann auch, so Bonbons. Und wenn ich mit meiner Tochter spiele, weil die, äh, kann i kann die, we äh, jetzt noch nicht so, dazu verpflichten, äh, äh, für alle zu kochen, das wäre dann doch wäre dann doch, ein bisschen viel Aufwand.
Aha. Mhm. <chuckles> Ah, cool. <chuckles> Ah, cool. <giggles> Ja, die kocht dann, genau. <chuckles> <giggles> Sie macht die Steuererklärung.
Ja, zum Beispiel die Rechnungen schreiben und die die ah, ja, und was halt so dazugehört zum Office, <laughs> mach mal. <laughs>
<giggles> Ja, sehr sch <laughs> Renoviertert das Haus, äh, alles Mögliche. <giggles> Des deswegen hast du das ja wahrscheinlich angefangen, mit ihr zu spielen, genau. <laughs>
<laughs> Oh. <laughs> Ja, da ist da ist Strategie dahinter, <laughs> aber sag's ihr nicht. <laughs>
Ah. <laughs> Ja, irgendwie müssen sie ja das echte Leben finden, ne? <laughs>
Ja, tatsächlich, also
Spielerisch es heißt ja immer spielerisch ranführen.